Uhum. Ia estar todas essas coleções de clássicos universais, sabe, e aí quando você vai pensar em clássico universal é o que, é Europa e Estados Unidos, não existe mais o resto do mundo. <laughs>
Sim, entendi. <laughs> Né, acontece que é é, eles acreditam que é assim, mas nós temos, eh, no Brasil muitos escritores que são incríveis e com linguagens incríveis, mas que também muitas vezes só quem tem essa vivência, quem sabe o que é um "sertão", por exemplo, sa conseguiria visualizar a grandeza, né?
Sim. Uhum. Sim. É, e o Guimarães Rosa ele era um um autor que meio que acampa assim, estudar o que ele queria escrever. Então, ele participava, eh, desses desses estra desses eh, dessas viagens dos boiadeiros, sabe, ele acompanhava, ele anotava o que que eles falavam, assim, pra ele ter meio que essa linguagem do sertanejo registrado e talvez precisa, né, no livro, mas ao mesmo tempo ele inventava muito, né, tem muito neologismo, e até o livro já ene inicia com o neologismo, que é a a 1ª coisa, a 1ª frase do livro é: "Nonada, o que o senhor ouviu foram tiros de briga de homem não". E aí esse "nonada", ele já é um neo neo neologismo, mas ao mesmo tempo também é um é uma palavra muito antiga, eh eh, e ele também tá falando desse lugar, assim, do sertão como um lugar onde se preservou essa antiguidade talvez, assim, né?
Sim. Certo. Entendi. Aham. Sim, até um certo colonialismo?
Colonialismo? Hum, eu eu diria que não, acho que ele não tá pensando muito nisso, assim, quando ele tá escrevendo o livro, eh, porque se for pensar no co colonialismo teria esse lugar da de uma certa influência, né, tipo de um país estrangeiro né, principalmente Portugal, mas acho que não, parece
Ou não? Sim. Certo. Não, é é mesmo o sertão e os sertanejos a história.
Sim, mas existe u uma ideia, assim, de temas universais, poderemos dizer assim, porque existem histórias dentro da da história principal do Grande Sertão Veredas, que remete a narrativas já já muito clássicas, poderíamos dizer assim, ou até de universais ou tradicionais, tipo, tem a Donzela Guerreira, sabe, tipo a Mulan. Então você vê tipo coisas coisas assim, da literatura chinesa dentro da narrativa do Grande Sertão Veredas, entendeu? Então, ele vai brincando com essas coisas e o Guimarães Rosa era uma pessoa que leu muito, falava muitas línguas.
Certo. Hum, muito legal. Ah, sim. Interessantíssimo isso. E tem muita referência, né?